はい。ええ、懐かしい場所に行った時の気持ちは、え、その場所に初めて行ったのはいつですか？どんな思い出がありますか？っていう流れですけ、いかがでしょう？な何かおありですか？
はい。 そうですね。 ああ、そうですか。 ああ、そうですね、そういう風な懐かしい場所と言ったら、私にとったらハワイ。ハワイですね。
はい。 あ、ハワイ。は。ということは、今は、そこにお住まいではないけれど、以前お住まいだったっていう感じですか？あ、はい。
ハワイです。はい。ていうのは ええ。 ん、ではないです。はい。はい。いや、あの、そこに行った何度も行ったんですけど、そのあの、その何度も行ったそれぞれの、その、そのその旅にいろいろな違った思い出があるんですね。
はい。 ああ、なるほど、はい。
はい、まずあの、一番初めに私がハワイに行ったのは、あの、私はイーストコーストにその時住んでたんですけどに、あの両親が日本から来て、で、私がイーストコーストから飛んで、そのハワイで落ち合ったんですね。
はい。 ええええ。 はい。 あ、はい。 あ、なるほど、じゃあご両親はちょ直接ハワイに
で、うん。 日本から、はい。
日本から行かれて。
んで、私はその前の晩にあの、イーストコーストから、あの、ハワイに着いて。
はい。 あ、ご両親をハワイでお迎えできるように。あ、はい。ああ、素敵ですね。楽しそう。はい。はい。
はい。はい、そうなんです。で、それ、私も両親も私も初めてでね、それで私もいろいろと、あの、その頃はインターネットとかありませんだでしたから、もうあの本を読んだり、いろいろと調べたりして、あの、いろいろとうん。はい、泊まるところとか、いろいろプランしたんですけれども、やっぱり私も初めてだったので、ちょちょっとなんかあの後悔することはいくつかあるんですけど、あ、ま、その後何度も行ってもっとよくわかってきたのでね。だから、ああ、あっちのホテルにしてあげてったらよかったなとか、あそこに行かないでここにつ連れてってあげてったらよかったなとか、そういうふうにすごくなんかあの、こうしたら良かったなっていう、そういうね、あの後悔はあるんですよ。でも
あ、はい。 はい。 ええええ。 はい。 あ、あれですね、地球の歩き方とか。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 はい。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 あ。 ああ。はい。 いや、いい娘さんですね。
<chuckles> でも初めて私も初めて、両親も初めてだったので、まあ、それは仕方なかったと思うんですけど。
はい、はい。 あ、はい。 いや、そんな初めて行く土地で、そんな何もかもうまくいきませんよ。なかなか。はい。
うーん、でうん。でも、ま、車でね、あの、あちこち乗りあの、運転してあちこち連れて行って、あの、ま、両親は短い間しかいかいなかったんですけどね。あの、でもまあ、いい思い出です。で、その後はあの、私、あのマウイでマウイで結婚したんですね、私のエックスハズバンドとね。<laughs> で、あの2人っきりでね。ふたりっきりで、うん、あの、うん、うう海辺のチャーチで結婚したんですけど
はい。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 はい、はい。 わ、素敵、はい。 はい。わ、すごい。 あ、わ、はい。
あの、その思い出もあります。で、そこへ娘を連れて行ったんですよ。あのもう私たちり離婚してるんですけど、でもまだあの、な仲はいいんですね。あのうん、で、あのそこに私がはっ最初、ま、まず娘は一応は、あのオアフのね、方にな2回連れてって、ハワイはこういうところだって、私の私の好きなところに娘を連れてってあちこち見せたんですね。で、その後、今度は次はマウイに行って、私とその彼女の父親が結婚した古いハワイアンのチャーチを見せたんです。
ああ。 ええええ。 あ、はい。 はい。 ええええ。 はい。 ええ。 はい。 ああ、いいですね。
うん。ええ。で、その後、何回もあの、叔父と叔母がね、リタイアしてそあのマウイに住んでいたんですけど、私たちが私が娘を連れて会いに行った時はもう、あの、なんていうのかな、オールドフォークスホームみたいなところに住んでまして。うん。
はい。 ああ、はい。 ええええ。 あ、そういうんですね、ハワイだと。あの、あれです、あの、ま、日本でいう、ひあ、老人ホーム的な感じですよね？
ええ、でも老人ホームって呼ぶにはあまりにも、あのうん、ファンシーな、じ自分たちううん、自分たちの部屋がちゃんとあって、そのなんかそこにキッチンもちゃんとあって、で、まあ、ふつ普通のええ、普通のアパートみたいな感じなんですけども、ご年配の方が住んでいらっしゃって、で、いろんないろんなイベントがあったり、そして、ま、あの端の方に行くと、あの、びょう病院というかドクターがいるところなって、うん、いろいろあるんですよ。で、そこであのそこには会いに行ったんですが、もうあのその後ね、叔父が亡くなって、その後、叔母が亡くなって、その度に私は、い行ったんですけど
あ、ちょっとと意味合いが違うんでしょうか。はい。すいません、なんか、はい。 ああ、はい、あ、高級マンションっていう感じなんですね。はい。 ええ、はい。 ああ、なるほど、はい。 はい。 はい。 あ、アクセスがいいようなところに、はい。ええええ。 はい。 ああ、はい。
んで、去年娘とまたマウイにお墓参りに行きました。だからだから結構ね、ハワイ行ったり来たり、で、その間にいろいろと叔父と叔母を通じてお友達も、ま、できましたしね。で、う、私の娘も大学時代の、あのルームメイトがハワイ出身の子がいたりとかして、で、ハハワイでね、彼女が里帰りしている時に私たちもいたんで、なんかローカルばっかり、しローカルしか、ぎゃ行かないような、あの、お店とか連れてってもらったりとかして。
あ、はい。 はい。 あ、はい。 ああ。 ええええ。 はい。 わ、それいが、いちばんですよね。
うーん、だからハワイにはあのハワイはとても、まあ、今もしょっちゅう、あの行ってますけど、まあ、昔からのことを考えたらとても懐かしいですね。いろんな思い出があります。
はい。はい。 はい。 ああ、あ。そうなんあ、じゃあ、ハワイでお住まいになられたことはないとは言え、何度も、何度もこう行かれて思い出がたくさんおありなんですね。
ないです。はい。 はい。 そうなんです。だから私、あの、まあ、あの私の <chuckles> が死ぬ前にですね、いや、あの、いく1度ね、<laughs> ハワイに、あの、大体いつも行っても、にしゅせいぜい2週長くても2週間くらい、ね、大体1週間とか2週間くらいしか、いあの、いられないので、高いからね。だからあの私が、いき生きている間に1度ね、あの、オオアフでもマウイでもどちらかに、いくせいぜい、いいん、ちょっと長期で住んでみたいですね。
ああ、それは素敵。はい。 いや、そんな。 <chuckles> はい。 あ、はい。 はい。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 ああ、はい。え、じゃあ、まあ、な何年か、はい。
うん、長期う、うしうん、長期って言っても、ううん、長期ん、だ長期って言ってもそんな何年とかでなくて、あのなん何ヶ月かでいいんですけど。ええ、いち1度あのちょっと、なが長期で住んでみたいなとは思っていますね。
はい。 ああ、はい。 ああ、素敵ですね。なんか私、ハワイ行ったことないんですけど、なんかなんかでも老後を住むのにはとてもね、良さそうなところだなと思いますね。
うーん。 はい。 うん、ただ高いんですよね。うん、うん、すごく高いんです。
ですよね、なので、がっつりこう。貯金があれば、その先ほどおっしゃってたそのオールドドフォークス。<chuckles> わ。もう、ははい。
ええ。 <laughs> あのね、あのせい正式に言うと、アシステッドリビングっていうんですね。あのあのそこにいる、ナナースとか、あのいろいろヘルプしてくれる人がいるわけですよ。もし必要であればね。うんだから、アシステッドリビングハファシリティーって言いますね。
ああ、はい。 はい。 はい。あ、ええええ。 あ、じゃあ、住むかあの形としては普通のなんかこう、ただの集合住宅的なマンションとか、日本でいう。
普通のはい。 うーん、マンシそうですね、マンションとまではいかないかもしれないけど、まあそうですね。あの年配の方がはい。
そういう、そういう感じ。 はい。 あの個別の部屋があって、そこにキッチンもバスルームも全部付いてて、普通に住む感じだけど、敷地内にその医療施設があったりとか。はい。
はい、はい、そうです。 下に あって、で、下に食堂があって、で自分たちで作って食べてもいいんだけど、下の食堂で食べてもいいって感じで。うん、うん。
はい。 はい。 ああ、そうなんですね。ああ、じゃあいいですね、いろいろ選択肢があって。
うん、そうなんですけどね。マウイにはそれそこと、もう1つは州がやってる、もうちょっとこう、ちょっと格が落ちるところしかないんですよ。オワフうん、オオワフの方に行くと、もっとたくさんたくさんそういうところがあって、もっとチョイスがあるあるみたいですね。
はい。 あ、やっぱしゅあ、はい。 はい。 へえ、あ、そうなんですね。いや、私もそのお金に余裕があれば、そういうところで老後暮らしたいと。はい。
うん。 だから そうだすね。もうハワイはね、ほんとね、高いんです。あ、もうニューヨークと同じくらい高いですね。ほんとに。うん。だからいっぱい、あのハワイで生まれ育った人たちが、もうハワイを去って、あの本土に引っ越してきてますね。高くて、家賃が払いきれない。それからホームレスがね、ホームレスがすごく多くなってきて。
ああ、そうなんですか。 はい。 はい。 ああ、そうなんですね。ああああ。 あ、なんか治安がちょっと悪くなってるって聞いたことがあります。はい。
そうなんですよ。そうなんですよ。だからうん。
ええ、そうなんですね。いや、でもそうですよね、だって物流考えただけでも結構大変ですもんね、運搬するのが。その分やっぱりコストもどうしてもかかりますもんね。
そうねす、そうなんですよね。うーん。 はい、高いですよ、ハワイは。
ああ、いやでも素晴らしい、なんかすごい素敵なお話聞かせていただいてすごい感激してます。<chuckles>
ううーん、あ、そうなんですか。<laughs> もうあの、ん、ん、どどっちどこかあります？懐かしい場所。
はい。 うん。 ああ、そうですね。えっと
に行った時はい。
えっと、あ、別に、生まれ故郷ってわけじゃないんですけど。
はい。
あの 20年、あ、と、もう、ほずもうちょっと前かな。あの、イギリスに2年だけ住んでたことがあって
はいはい。
ロンまあ、ロンドン中心なんですけど
ええええ。
で、ちょっとあの、専門学校的なところに行ったり
ええ。
語学学校行ったりそんな感じで、ま、学生として滞在してただけなんですけど。
はい。 はい。
あの ま、ロンドンに最初、それよりず何年か前に旅行い初めて旅行行って、ロンドンがものすごく気に入って
うん。 はい。
なんか将来、その1、2年でいいから絶対住みたいと思って
はい。
で、頑張って、色々準備して、で、行ったんですね。で
はい。実現したんですね、住むっていうことがね、はい。
実現して、はいはい。もうそれだけでもすごい感激だったんですけど、でもなんか
はい。
すごい色々いいご縁があって。
ええ。
今でも、そロンドンに住んでる日本人の友達とかいますし
はい。
そのまま、あの別れちゃいましたけど。あの 彼氏もできましたし。
ええ。
で、なんか、すごく色々思い出深い地になったんですね、ロンドンが。
あ、そうよね、はい。
は、あの、なんか、この時間の長さじゃないなと思ったんですね、その、ね、いそ何年いてもそんなに思い出できない場合もあるかもしれますけど、私その2年がすごく濃かったんで。
ええ。 はいはい、よかったですね。それは。うん。
でもなんはい、はい、でも、今はちょっと色々事情があって全然行けてないんですけど、その、ロンドンまた行ってみたいなと思って。
うん。 はい。
はい。それではい、なんか、あの
そうですか。
ま、親友と呼べるような友達もできて。
ええ。
それで まあ、なんか、実を言うと、その人亡くなっちゃったんですけど。
あ、はい。はい。あ、そうなんですか。うーん。
はい、それもいやそれもあって余計にこう、2人で歩いたりした土地をまたちょっと巡ってみたいな、なんて思って。はい。
うんうんうん。いいですね。へえ。
はい。まあ色々、まあ悲しい思い出にも繋がるんですけど、でもはい。でも、まあ、人生ね、色々ありますし。
そうですよね。うーん。そう。 色々ありますよ。よほんとに。まだまだ今いろいろあります。これから。<laughs> うん。
はい。 そうですね。でもなんかすごく早いなと思うんですけど、もう、時がすごいその親友が亡くなってからもう、あっという間に年月が過ぎて。
はい、はい、そうですね。
ああ、これ、こういうのが人生なのかな、なんて思ったり。<chuckles>
う、そうですね。ええええ、私もあの、お友達を何人か亡くしてますから、わかります。うーん。うん。
はい。 はい。ええ、まあなんとも、ね、そう、もう今はだいぶ。 あ、彼女ね、あの <chuckles> お空で元気にやってるかしらとか、平和に思い出せるようになりましたけど。
ええ。 ええ。 ええええ、そうですね。
はい、もう、そそんな感じのこともあるので、もう1回ちょっと、思い出巡りしたいなあ、なんて。
ロンドンですか？いいですね。うーん。私も、うん、い行ってみたい、行ったことないんですけれども、ロンドンのあの、会社に、ニュあの、ニューヨークでロンドンの会社に勤めていたので、あの、知ってる人は何人かいます。今でも。うん、だから一度行ってみたいんですけど、でかあのん、あのこっちのね、アメリカでの友達もあの、ブリティッシュの友達が結構何人かいるので、あの、一度は行ってみたいと思ってます。はい、はい。一度あの、一度は行ってみたいと思ってますね。
はい、ロンドンです、はい。<laughs> まあね、ロンドンはまあ物価は高いのはい。 はい。 はい。 はい。 はい。 あ、そうなんですね。面白いですね。あ、はい。はい。はい。 ああ。じゃあ、イギリス英語も慣れてらっしゃって。ああ、す素敵ですね。 あ、いや多分なんかね、日本人の人ロンドン好きな人多いんじゃないかなと思いますけど。
はい。 ええ、あの、そうですね。そうね。あのロンドンにりゅうごくし留学していた友達も何人かいます。はい。ええ。
なんかこう、歴史ある感じが日本と似てるっていうかはい。 はい。はい。ですよね。あと、ちょっと上の方行くとスコットランドがあったり。
ああ、行きたいな、エジンバラとか行きたいな。うーん。
はい。あ、エジンバラすごい素敵でしたわ。何回か、い行きましたけど、私大好きです、エジンバラ。
ねえ。 私はね、昔、あのスコットランドのロックバンドに夢中だったんですよ。わ、あの、こ子供の頃。で、あの、ん、ん、ず、いついつかずいいつか絶対エジンバラに行こうと思っていたんですよ。<laughs>
はい。はい。 はい。 はい。ああ、そうなんですね。 あら、それは素敵。 いや。いや、エジンバラほんとになんか、ロンドンとまた全然違って。ほんとに中世の雰囲気がそのまま残ってるようなところなので。
ええ。 お城とかあるんでしょ？まだ。
あ、はふ、あの、そんな優雅なお城じゃなくて、なんかどっちかっていうと
ないけど、ちょっとふふ古いなんか、うん。
そうなんです、なんかごつごつ系のお城なんですけど、でもまたそれが良くってはい。あの、ベルサイユ宮殿とかああいうう、まあ、ああいうタイプでは全くないんですけど、でもなんかそれはそれで、風格があって私はすごく好きなので。ああ、いいですね、こういうお話ししてたらまた行きたくなっちゃいました。<laughs>
<laughs> ゴツゴツ系のお城、はい。うん。 ああいう、お城じゃないですね。うん。 はい。 ええ。 だから私は行ったことないけど、エジンバラって聞くと懐かしいんですよ。
はい。 ああ、あ、でもそう思わせてくれるものはあります、なんかエジンバラって。
ほんとに。 ええ。なんか、あの
はい、あの是非チェンスがあったら
ん、で、そのバンドがすごく好きだったので、エジンエジンバラのおんあの、女の子と文通してました。子供の頃。<laughs> <laughs>
行ってみてください。私も ああ、はい。 ああ、すごい、かわいい。<laughs> いや、色々素敵ですね。いや、なんか、いろいろお話ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。